Ben écoute, heu, pas spécialement de préférence, heu, elle aime tout, tu sais, heu, c'est vrai qu'au niveau des voyages, heu heu, vraiment, heu, elle s'extasie f heu, facilement, heu, de devant, heu heu, voilà quoi, de devant tout ce qu'elle visite. Parce que c'est vrai qu'avec, heu, avec son mari, bah, ils ont pas mal voyagé, pas forcément loin, mais ce sont des des personnes qui, bah, qui bougent beaucoup quoi, tu vois et heu, hem, ouais voilà, qui aiment bien profiter de, heu, même, tu vois, de de la nature, de la mer. Bon, c'est vrai qu'on a la mer à 2 heures de route, tu vois, donc c'est pas, heu, très, très loin, heu, c'est vrai qui, bah, dès qu'ils peuvent, ils ils y vont, donc heu, heu, don donc voilà, je je sais que, heu, quel que soit l'endroit, heu, de toute façon, ils vont être enthousiasmés parce qu'ils aiment bien justement découvrir de nouveaux endroits, tu vois? Donc heu, ouais.
OK. OK, ouais. Mmh Ouais. Ouais, ils sont curieux. Mmh. OK. Mmh, OK. Elle serait heureuse. <chuckles> OK. Ouais, ouais, ouais. OK, ben trop bien, heu, ça veut dire qu'ils qu'ils sont assez curieux et que donc ça, c'est super pour trouver pour trouver un cadeau. Ça veut dire qu'en général, si ça vient de, enfin, si si c'est à ta tu as vraiment la volonté de leur faire plaisir, ils seront ils seront contents, donc ça, c'est c'est super et est-ce que, elle est aussi peut-être est-ce que elle aime bien tout ce qui est, par exemple, heu, spa, les trucs comme ça, un petit peu les trucs détente où elle est plus, heu heu, un peu aventure, heu, marche, randonnée, tout ça?
Oui, tout à fait. Mmh. Oui, alors ils aiment bien aussi parce que, bah, tu vois, en fait, ils sont assez sportifs tous les 2, heu, il y a mon beau-frère, heu, bah qui court, heu, enfin, encore que en ce ment, le pauvre, il s'est chopé une sciatique, donc heu, là, pour le coup, heu, <chuckles> pour le moment, heu, ben c'est pas trop le moment, justement, mais heu, mmh mais heu, par contre, sinon oui, il court plusieurs fois par jour et heu, et heu, ma sœur, heu, elle fait de la marche. Elle court un petit peu tranquillement, mais heu, c'est surtout, heu, de de la marche et puis elle fait du du sport en m en en salle également, de de la danse, donc heu, donc oui, tu vois, ils sont assez et ils aiment bien, ils aiment bien marcher, heu, heu, ouais, ouais, ouais, pour ça, il y a il y a il y a pas de souci. Sauf que pour le moment, mon beau frère, il peut pas to pas trop suivre, mais bon, c'est il est soigné là, ça va ça va se mettre en place. <chuckles>
Mmh. Ouais. Ah oui, <chuckles> difficile, oui. OK. Ouais. OK. Ouais, ouais, OK. OK. Ouais. Mmh. Oui, heu, ap après, heu, peut-être que de toute façon, si tu prévois une activité ou un voyage ou un même un, je sais pas, heu, un stage d'initiation, tu vois, un truc comme ça, heu, ça peut se faire, heu, peut être par exemple, en été quand il fait beau, donc il y peut-être, heu, il y aura le temps, tu penses, de pour lui de de de «guérir» entre guillemets?
Moui. Mmh. Oui, oui, oui, oui. Mmh.
Ouais, OK et ce que tu as pensé, je sais pas, heu, tu disais que tu as habité vers la mer, est-ce qu'il y a pas, par exemple, des stages de plongée ou tu vois, des activités aquatiques ou du surf ou des choses comme ça peut-être, ou alors, heu, ou alors, heu, dans la montagne, heu heu, mmh, heu, es peut-être prévoir ké je sais pas, un gîte un peu particulier, dans un près d'un chemin de randonnée, heu, un petit peu, heu, incroyable, ou tu vois? Che tu as pensé à des choses comme ça?
Mmh.